ええ、完璧主義の人ってどう思います？
うん。 そうですね。僕は、あの、人の、その、生き方とか、価値観とかっていうのを、あの、否定とかっていうのは、基本的にしないまあ、人は多様多様性があるので、完璧主義の人は、完璧主義でいいなっていう風に、まあ、ということは、僕は完璧主義ではないんですけど。<laughs>
うんうんうん。 そうですね。 <chuckles> あ、ごじご自身は完璧主義とは遠いみたいな。
あの、これが、また微妙な、そ、ラインがありまして、ははん半分半、完璧主義というか、ていうところがあるいますね。
へえ。 え。え、例えば、ちょっと詳しく教えてください。
うん。<chuckles> 緩いとこはめちゃめちゃ緩いくせに、あるとこは完璧主義というとか。例えば、そうですね。あの、料理僕、凄く好きで、あの、なんでしょうか、美味しいものはやっぱり家で食べたい、やっぱ作って作りたいっていうのと、やっぱり美味しいものは美味しい状態で食べてもらいたいっていうのがあるんですね。
はいはい。 うん。 ああ、温かいものは温かいもの、ああ。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
はい。 うん。 はい。 ああ、こう、食べる人がすぐ出来たてを食べられるようにみたいな。ふーん。
そうです、そうです。そ、伸びちゃわない状態ね。それで、あの、うち、お庭で、あの、バジル育てているので、あの、バジルもあんまり、こう、なんでしょうね、火が通っちゃうと、風味が飛んじゃうので、やっぱり、その、手でちぎって乗せるタイミングとかも、そんなそんなとこまでこだわこだわっちゃうんですよね。
はい。 うん。 お、フレッシュフレッシュでいいですね。
はい。で、そこで、まあ、うち、女系女系家族というか、妻と娘なんですね。で、まあ、あの、女性を別に私は、あの、なんでしょうね、あの、とやかく言うつもりもありませんし、素晴らしいと思っているんですが。<laughs> あの、時たまですね。女性の方たちって、あの、お時間の方に若干、あの、え、余裕がある方達もおいでにおいでになると。はい。
<laughs> ああ、はい。 はい。 <laughs> あ、なるほど、はい、はい、あの、ごご家庭で、での権力構造が見えてきましたが、何かと、はい。<chuckles>
はい、そうで、はいはい。で、あの、ちょっと待って、今今この食べるタイミングなんだけどっていうのに、メイク直してたりとか、もう、僕が、あの、「もうご飯だよ」て、「食べるよ」「伸びるよ」ていう風に言ってるんだけど、なんか、この集合が、あの、遅れるとね、いう時に非常に、あの、「いいっ」とならないように。
<laughs> <laughs> ああ。
あの、ま、おおらかな心でですね、あの、ただ、料理に関しては、あの、ちょっと完璧主義なのかなと思うんですよね。それいそれ以外はゆるいんですけどね、はい。<laughs> はい。
ああ。 なるほど。 なるほど。あの、こう「イー！」っとなるのをこう、自制心をありったけ総動員して押さえつけるみたいな。<laughs>
うん。 そうですそうです。 はい、あの、女子2対1、女子2対、あの、男子1なので、あの、はい、絶対負けますのでね、あの <chuckles> あの、絶対あの、口では負けますし、あの、せっかく美味しいもの食べんのに変な気分にしたくないので、あのはい、あの、その場は、「もう、も、できできるよ」とかいう感じで、「もう食べるよ！食べるよ！」って、「あ、はーい」とか言って、ま、絶対「はーい」とか、全然その、なんですかね、悪気ない全然悪気ないす。で、「ダッシュで来いよ」とかって思うんですけど、ダッシュでもなくなんかこうゆったりこう来る、「おい！おい！おい！」って感じ。
<laughs> ああ、そうですね。 <laughs> ああ。 <laughs>
んん、ね。<chuckles>
分かります。気ぶ気分はシェフですものね、高級イタリアンの。<laughs>
はい。ささよさよでございます。もうシェフはもうスタンバって、なんなら、あの、あれですよ、あの、YouTube で、いあの、イタリアおんがいや、「イタリア料理 BGM」とかで検索して、音楽までかけてスタンバってるのに、ええ、なんかはい、なのに <chuckles> なんか知らないけど、ゆったり来るんですよね、それがね。<laughs>
ああ、<laughs> お、完璧だ。 ああ。
はい。
いや、そういうあの料理に関しては、こうこだわりがあって完璧主義っぽいなっていうのは、ま、ご家族の方も分かってはいらっしゃるんですかね。
はい。 <laughs> あ、わかってますわかってます。うん、だから、ちょっとうちの妻もそれもう、若干天然入ってる感じで、あの、悪気ないんですよ、ほんとに。
へえ。 <laughs> ああ、こう
あの、敢えてあ、そう、うんうん。
なんかこう、あの、あちょっとパスタが冷めちゃうの見て、それからあの出してくれてるあなたの顔を見て、あ、ちょっと失敗しちゃったかなぐらいは思うかもしれないですけど。
うん、うん。 うん。 うん、うん。 いう思ってるかな、どうかな。あの、これがね、あの、悪意があってとか、あの、あれば、こっちも怒る気になるじゃないですか？なかとにかく、もうど天然なので、あのあ、ごめんねとか、ちょっと遅くなちゃたとかっていう感じで来られると、ああ。「わかうんうん。うん、じゃ、ま、食べようか」みたいな感じで「いただきます」みたいな感じで。あ、みえ-みえま、ま、いいや、はい。
<laughs> はい。 うんうんうん。 ああ。 はあ。 <laughs> ま、そうですね、脱力するしかないですね。うーん。うんうん。
それで、もう脱力して、ま、これもありかなっていう感じで、<laughs> ま、食べるかはい。
そうですね。あ、ああ、でもなんかそういう風に受け止めるのは、すごく素敵だなと思いますよ。うーん、うん。
<laughs> ございます、てか、あのあの、かっさっきおっしゃったように、家庭内の構図が、あの、ございますので、あの、だん男性が逆に弱いもんですからね。あの、はい。<laughs>
<laughs> なるほど。 逆に、そうですね、あの、周りにこう完璧主義すぎて、なんかこの人疲れるなっていうような方は、いらっしゃらないんですか？
はい。 うん。 ああ、そうですね。僕の周りには、ま、妻と娘は完璧主義じゃないのは間違いないんですけどですけどあ、うん、も間違いないですね。かんあ、でもね
<laughs> や、お話聞いててそう思いました。<laughs>
いましたよ。えっと、まま、いましたというか、今付き合いないんですけど、取引先の方で、あのですね、ただ、うーんとね、その人はね、僕がその会社訪問とかしたりしても、まず、ま、デスクがもとにかく、あの、背の高いファイルから、背の低いファイルまでが、こう斜めに、こう、シャーってこう並んでないと気が済まない
へえ。 はい。 はい。 <laughs> わ、なんかその、几帳面をちょっと通り越してる感じが、<laughs> はい。
うん。 ですね、はい。で、ま、完璧主義とは若干、ま、趣きが違うかもしれないんですけど、あの「オフの時とかで、何しておられるんですか？」とかって聞いたらうんうん「あの、あ、私ですね、あの、数学の難問を解くのが一番の気分転換なんですよ」とか「おい」ってね、あの、僕なんか、もうなんか海海とか見てなんかボケッとかってしてんのが、あの、あほって感じとか、すごく好きな、頭空っぽにしてっていう感じなんですけど
うーん、うん。 ああ、そうですよね。 <laughs> <laughs> ああ。 そうですよね。ま、大抵の方はそっちの方だと思いますが、うーん。
はい、はい。数学の難問を解くのが一番の気分転換。
なかなかニッチなりりゃリラックス法ですよね。<laughs>
ニッチですよね。で、その方はやっぱり仕事もすごくきっちりなので、やっぱり納期とか、ええ、僕、ま、お取引先だったんですけど、ま、かん完成度に関してもやっぱりシビアなんですよね。
ね。 へえ。 はい。 ああ。こういうそこは融通を利か利きませんみたいな感じなんですか？おお。
うん。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 なので、あの、そう、結構神経は使って、いや、この人は奥さんとか疲れないのかなとかって、ま、おお大きなお世話なんですけどね！うん。
<laughs> いや、ま、まあそうですけど、もしかしたら奥様も同じタイプかもしれないし。
あ、そうか。そうか。うんうん。そゆかんかも、あ、それだから合ってるのかもしれませんね。うん。<laughs> そうか、そうか。そうですね。
うーん。 <laughs> じゃあ、その方の場合はこう、完璧主義が功を奏すと、ま、お仕事面はきっちりやるから、こう、ま、あの、ミスもなくうまく進むんだけど、逆にこう納期とか、そういうこう融通を利かさなきゃならない場合で、裏目に出るみたいな感じなんですかね？
ん、ん、うん。 うん、うん。 うんうん、うん。 うん。 うんうん。 そうなんです。僕、結局あの、ウェブとシステム会社の会社経営してるんですけど、あの、僕は結局作るわけではなくて、うちの、要はスタッフとか、もしくは外注のフリーランスさんとかが、ま、システム開発とかするんですけど、あの、システムとかウェブっていう、ウェブ屋っていうのは、往々にして、実家にルーズなんですよ。
はい。 うんうん。 はい。 はい。 あ、そうなんだ。<chuckles>
うん、で、結きょ納期はあってないみたいな感じで、やっぱ僕は中間にはさ挟まるんです。ええ、ま、実際そうなんです。あの、システム構築って予想もしないような事態、あの、バグとかが出たりとかしてですね、あの
いや、おお。 へえ、あ、エラーの連続とか。ああ。
そうですそうです。なので、「明日お納めします」っていうのはあんまり、い言っちゃいけないんですね。
あ、そうなんですね。え、じゃあ逆にどのように言うおっしゃるんですか？こう、1か月ぐら
うん。 えっと、来週、そう、来週例えば、来週1週間、あの、いっしゅうかん、あの、マージンくださいとかっていうような感じでお話するんですけど、まあ、僕ら営業サイドとしてはですね、その、神経質なああ、ごよよん、神経質じゃない、完全主義なのね、かんかんぺ <laughs> 本音が出ちゃった。えっと、かん完璧主義の方なので、例えば1週間のマージンがあれば、あ、まあ、僕はね、会社の代表としては、あの、前半で納めて欲しいすよね。うん、なのか、7日間のマージンがあれでうん。
はい。 はい。 <laughs> <laughs> はい。 うーん、そうですよね。頼むからこう、水水曜日、さいぶせめて木曜日までみたいな。
はい。うん。ただ彼らの、あの、納期のっていうのは、最終日の13時、じああ、23時59分なんですよ。
え、もしかして日曜日の23時ご、ってことですか？
そういうことです。そういうことそういうことです。そこまで間に合えばいいいだろっていう、そういう価値観のクリエイターが結構多いんですよ。
なんてこった。 あの営業日とかの考えはないんですね。へえ。<laughs>
ないです。はい。あの、彼、個人事業主。だから、まあ、ある意味夜中夜中とか2時とか3時とか仕事するとかっていうのもざらに彼らは普通にやるので
はい。 うーん。
ま、ただこっちはやきもきするわけですよね。うーん。うーん。
そうですね。ま、通常で会社勤めしてて月金で働いている人なら1週間って言われたら多分金曜の夕方ですよね、ぎりぎり待って。
うん。 まあまあ、まち間違いなくね、うん、間違いなくね。で、僕としては、まあ、ゆうまあ、んん、一番ゆ許せて、金曜日の午前中に納品が終わってればあ、僕のところにね、そしたら、午後にお客様のとこ訪問して、僕がお話ししてご説明して、1週間が終わって、美味しいビールが飲めると、ま、そういう感じの、ま、 じゃないですか。
うーん。 はい。 うーん。いいですね。はい。 素晴らしい生活ですよ、はい。
ですが、彼らにとっては、その、ええ、金曜日ではなく、土曜日、日曜日の23時59分なんですよね。<laughs>
あれ？ <laughs> ええ、じゃその完璧主義っぽい相手先の方とは相性最悪ですね。
はい。 いやあ、なので、もう、僕はもう、平に平にということですね。もうほんと「すみません」っていうしかない。ま、くら大事なクライエントなので、で、もう、事情を説明して、多分、あの、彼らも一生懸命やってると思うんですよ、あの、うちのスタッフもね、あ、スタッフというか、あの、がい外注さんもそうなんですけど
ああ。 うーん。 はい。 ふーん。 はい。
ただ、絶対ああ、ま、あ、まあ、絶対っちゃいけないのか
<laughs>
絶対、なんか途中に Facebook とか見ると、なんか美味しい、なんか、お蕎麦屋さん見つけましたとかって発信と、 「お前！仕事してないだろ！」みたいになって。<laughs>「いちょっと待て。納期今週末なんだけどさ」っていうか、その、なんかね、あの、 うん。
ああ、はい。<laughs> わかります。今はね、あの SNS 全盛時代ですから、プライベートが容易に分かっちゃいますよね。<laughs> 仕事先でも。<laughs>
えはい。ええ。ええ。「おい！」と。「おい！」と。ちなみに俺は今、あの、向こうへのプレゼンも作ってるんだと。もう、あの、し月末納期のね、その、あがあ、そう、週末の、ええ、金曜日の午後にちゃんとであの、お説明できるように、パワポとかで自分作ってるんだけど、「お前、蕎麦屋行ってんのかい！」みたいな感じの <laughs>
<laughs> はい。 <laughs>
<laughs>
気持ちはよく分かります。<laughs>
分かります？ありがとうございます。<chuckles>
なるほど。え、でもまあ、あの、こう、ま、鬼ではないですから、そのかいくら完璧主義だとしても、まあ、人にそれを押し付けるようなかたではなかったら、まあ、待つとか、あの、仕方ないですねっていうような感じになるような気がするんですけど、いかがでした？
うん。 はい。 はい。 うん。 うんうん。 はい。まあ、あの、そこで僕のいわゆる言い訳のバリエーション内を、あの、何パターンか作りましてですね。あの、嘘は言えないので、僕、「あの、実はこういう事情でございまして、あの、大変恐縮ではございますが、あの、もうしばらくですね、あの、クリエイターも人間なものですから、あの、こういうこともございまして」っていうのが僕の仕事で。<laughs>
あ、素晴らしい。<laughs> なるほど。 はい。 <laughs> ああ。 お疲れ様でございます。<laughs>
ありがとうございます。はい。<laughs>
ええ、いや、ちょっとやっぱり組み合わせが悪いと、あの、やっぱりいい面も悪い面もあるって感じですかね、あの、個人の主義主張は、あの、ね、いや、傍で見てる分には別にどうでもいいですけれども。
はい。うん。 はい。 そう。うん。 うんうん、そうなんですそうなんです。なので、何でしょうね。あの、完璧主義が、ま、いわば何て言うんでしょうかね、治療が必要なぐらいのかたもおいでになるので、あの、そこは僕はどうのこうのは言えないんですけど、ま、人生であの、80年、90年だと思うんですけど、まあ、80点主義で僕はあの、行こうぜっていう感じで
ああ。 うーん。 ああああ、いいですよね。そのほうが人生楽なような気がするんですが。
はい。うん。 と僕は思うんですけどね、はい。<chuckles> ただ料理は料理は早く来てねって。頼むでって、頼むで。<laughs>
うーん。 なるほど。 <laughs> <laughs> なんか次はこう、香りが強いものをい用意してみるとかどうですか？香りで呼ぶみたいな。はい。
あ、うん。ああ、もうそそうですね、ちょっとあのホアジャホアジャオでもバンバンに入れて、あのはい、入れて、ちょっと匂いでよぐ匂いで寄らせるとかね。<laughs> はい。
あ、ホアジャオ、いいですね、はい。 <laughs> いや、今日面白いお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい。
はい、じゃ、失礼いたします。